أ هو أنا مش محيط أوي بالطرق التدريس ديّة، آآ، لكن أنا عن نفسي كنت باجتهد أوي في حفظ الكلمات في أول شهر، لدرجة كبيرة. يعني اليوم مثلًا ممكن آخُد لي في اليوم 20، 30 كلمة ممكن 50 كلمة أحفظهم. آه، و وبعدين أرَكّز بقى على اللي باخده في ال في الكلية، لأنه كنت باخُد سنة لغة. و وعلى قد ما أقدر أتكلّم مع ال المُدرِّسة اللي كانت بتدرّسنا. كنت ما باسكُتش كلام معاها، آآ، وهي ت آه، هي بقى تصلح لي أخطائي، تقول لي صح، غلط. لدرجة إحنا بدأنا بنتكلم بالإشارة وبالكلمة الواحدة وبالهمزة يعني هي ما بتعرفش ولا إنجليزي ولا عربي، هو لا تكلّمها روسي يا مش هتفهمك. فكُنّا بنبدأ نتكلم مع بعض بالإشارة وبعد كده بالضبط. وبعدين كان في فقرة احكوا لنا عملتوا إيه إمبارح، احكوا لنا مش عارف إيه، وأنا كنت لازم أشارك في الفقرة دِيّة وأتكلم عملت إيه إمبارح وأحكي عن يومي. فأعتقد اللي هو إيه الممارسة اليومية والانضباط في الحضور وكده، و والتركيز في الدروس، حفظ كلمات كتير، حل الواجب. الواجب يعني فايدته إن هو بتكتب كتير فبتخلّي خطّك يتحسّن، تخلّي كتابتك للحروف تفرق لأن ال اللغة الروسية فيها تشبيك وخطوط وبتاع.
إمم. إمم. حلو، إمم. إمم. إمم. إمم، تدريب أهو نوع من أنواع التدريب برضه كويس أها. إمم. آه. ما ي مُجبَر بقى على إنّك تتكلم وخلا خلاص، ما فيش حل تاني. إمم. آه. أيوه. بالضبط، تفرِق معاك في ال قسم الكتابة نفسه، وتفرِق معاك في قسم الكتابة نفسه. طب، على كده أنت كنت بتقول لي أنت كنت أهم حاجة بالنسبة لك الكلمات، فهل كنت بتختار كلمات مثلًا في تخصصك تتعلمها أكتر؟ والّا كلمات في الاستخدام اليومي والّا بتوازن؟ كنت بتعمل إيه بالضبط يعني؟
بالضبط، ك